Bunlar zaten bu şeyler, işte, 80'ler 90'larda ü üretilen böyle ucuz Amerikan filmleri. İşte, ne bileyim, Crocodile Dundee mi vardı, öyle bir şey vardı. Saçma sapan.
Evet. Hı. Hı hı, hı hı. Evet. Bizim Yeşilçam da zengin biraz bu konuda, bence.
B b ya, b bilmiyorum bizde de var, ııı, şey, ııı, k kötü filmler, ııı, bu arada.
Ya, kötü film bizde biraz teknolojinin de herhâlde geç, eee, intikal etmesinden kaynaklı ses, görüntü eşleşememesinden tut da işte repliklere kadar aslında. Replikler de çok yapay kalabiliyor.
Onu anlayabiliyorum. Hı hı. Hı hı. Ha, pay kalabiliyor, yani, de şey değil, bazıları...
Bazı filmlerimizde bizim.
Hı hı. Doğru, doğru. Yani ba Hı.
Ya, çok kötü filmimiz var yani. Hakkını yemeyelim Yeşilçam'ın bu konuda.
O o tabii illaki var canım yani de şey yani, burada hani dediğim şey, e herhangi bir özen yok, herhangi bir "Ya, ama biz ne yapıyoruz?" diyen bir insan yok. "Şunu şuradan bir tane tutalım." falan gibi hani, o o güzel oluyor yani. İllaki, hani, Yeşilçam'da da bu varmış yani. Evet, paran yoktur, bunu böyle yapamazsın, anlarım ama başka bir şekilde hani <clears throat> kompanse etmeye çalışırsın. O o var mesela Yeşilçam'da hani, en azından onu görebiliyorum. Ama tabii ki kötü kötü filmler de var yani işte. Çıkıyor arada.
Hı hı. Bazen Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, o kötülük <chuckles> doğru. Keyifli oldu değil mi garip hobilerimiz hakkında konuşmak? Ya z benimki seninki kadar garip değil ama öte yandan, hani, insanların garipsediği bir şey. Ama yapmayı sürdürmek ve bizi eğlendirmesini, hani izlemek ve bunun içinde olmak bana iyi geliyor. Belli ki sana da iyi geliyor.
Hı, evet. Iıı Hı hı. Hı. N aynen öyle. Yani, ki, işte, renkler ve zevkler tartışılmıyor yani, diyelim.
Değil. Hı hı. Kesinlikle. Do iyi bir kapanış oldu. Hoşça kal.
Hı hı. Siz de.